Ну, слушай, отличный- не думала с этой стороны- отличный вопрос. Дело в том, что я переехала из города в пригород, а, но не из-за цены вовсе, а потому что мне здесь очень нравится. Это прям место, в котором я уже жила. У меня здесь экотропа для пробежек, и оно дешевле. Ты знаешь, если говорить, щас прям посчитала- оно дешевле на 150 в месяц. М, с учетом всех коминальн коммунальных услуг. И тут я действительно, <chuckles> в общем-то, таким образом, да <blows air> как, приятная мысль. Ты меня успокоила. Да, я даже сэкономила.
М. Замечательно. Ух ты! Н-да, ты ты знаешь, я вот даже вот посмотрела. Ты мне щас сказала свои расходы, вот, э, свои плюсики в переезде, причём у тебя не 1 плюс, просто что оно стало дешевле. Я вижу, что вот, ну, это хорошая сумма даже вот в разнице. Ну и плюс ещё удовольствие, ты говоришь, что вот хорошие условия, ты ты ты можешь утром пробежаться, и это х хорошо. Х лучше воздух наверняка, потому что это пригород, а не город. Э, вот. И я понима.
Да-да-да. Да, да. Конечно, конечно. И я живу на выходе сейчас прямо на экотропу, по которой я бегаю, и у меня здесь подруга рядом живет, и очень красивый океанский пляж с соснами. И я тут да, и еще плюсом ко всему, помимо денег, я дружу с хозяйкой вот этого помещения, которое я щас снимаю, то есть у меня здесь приятное весьма общение.
Ой, прелесть! Это да, большой плюс. Ты знаешь, у тебя не 2 в 1, у тебя прямо вот много много много плюсов прямо в этом, да, переезде. Я прям тебя поздравляю вот с этим, это уже здорово. И давай подойдем, а, к твоим, э, расходам, э, с позитивной стороны. Начнем с того, я тя должна обрадовать. Ты уже вот в разнице, а, в 1 месяц, вот в в переезде, ты уже с получается не в большом минусе получается, д на 200 на 200 евро ты потратила, а 150 в разнице, э, с жильём ты сэкономила. Значит, у тебя уже расход не такой большой. И это уже радует, правда?
Комплекс, мульти. Да. Это точно. Да. Точно.

Ну, тут как посмотреть, понимаешь. Там был старый город. Э, в общем-то для меня, конечно, старый город без деревьев, как я люблю говорить, э, п ну ну, здесь мне комфортнее даже в плане тишины. Хотя там у меня была очень тихая квартира, для города. Ну, для меня, да. Для опять же, если говорить вот конкретно про меня, то для меня сплошные плюсы. Ещё вот, как мы только что выяснили, куча экономии, да. То есть, это прям несмотря на ну, окей, 200 евро. Да ты знаешь, мне кажется, я за, там ну, во-первых, вот, жилье дешевле, это уже, действительно, я об этом не думала, да. Транспорт, я об этом не задумывалась. Ну, даже, если не говорить о нематериальных ценностях, то в материальных я уже в выигрыше.
Мгм. Да. М. Верно. Ну, отличный. Плюс ещё здоровье, понимаешь. Всё-таки тишина, спорт, велосипед. Но, м, э. Ни мацыри и материальный, и в то же время, как бы ты поддерживаешь своё здоровье на хорошем уровне. Вот. И плюс тишина тоже как бы. Тэ тэ тоже хорошо. И плюс у тебя х общение. Конечно, конечно, я думаю
Тоже материальная, своего рода, ценность, да? Ну, большую роль в играет, конечно. Одно дело, просыпаться под пение птичек, а другое дело, под какие-то, а, мусорные, пищащие машины, и вот это вот всё.
Шум дорог. <chuckles> Да. Ну, я да должна тебе сказать, прям у тебя повода для беспокойства не должно быть, по поводу твоих, а, затрат. Ты вот сделала всё грамотно, всё правильно. Прям ты большая молодец. Тем более у тя получается рационально подходить к переезду. Ты так, знаешь, вот здорово придумала, а, перевести, отправить вещи, а, п п посылкой. Вот. И я вижу прямо одни сплошные плюсы. И минусов практи вообще не вижу, на самом деле, вот, в твоём переезде. Прямо всё хорошо. Поэтому перестань себя винить за то, что да.
Ну да, да. Вот я себя ругала за эти 200 евро, что купила какие-то там, знаешь, типа там красивый белый ящик на стол, деревянный, вместо того, чтобы всё складывать в картонную коробку. Но я нет, я не такая, я не могу в картонную коробку.
Ох.

Очень радует. Я просто ни не считала вот эту разницу между предыдущим жильем и этим. А так, если посмотреть, то, ну, как бы и пусть, на самом деле. Вот серьезно.
Хорошо. Вот даже если ты сказала, ты пр не знаешь, проживешь сколько, 3 месяца, 4 месяца, то, в принципе, всё, что ты потратила, а, все твои расходы, они уже оправдаются на 2 месяце, и ты уже будешь в плюсе даже на 2 месяце.
Да, да, да, это точно. Это точно. Это очень успокаивающе, приятная мысль в свете всех расходов.
Вот. Н-да. И ещё 1 большой плюс, к да, такой приятный. Ты окружена красивыми вещами. Ты просыпаешься, ты окружила себя тем, что ты хочешь видеть, и уже настроение совершенно другое. Даже на пробежку, на эту тропу, ты уже выходишь с другим настроением, потому что ты, а, действительно смогла сделать, организовать свое пространство так, как тебе приятно.
Да, да-да. Конечно. Да-да-да, ни абсолютно. Вот это вот, кстати, про пространство, как мне приятно- это прям не зря. И еще, знаешь, я вот щас подумала, что, допустим, вот, э, в прошлый раз, переезжая на лето в другую страну, я свои вещи оставила у друзей, да, и здесь же тоже я могу. Так как я дружу с этой хозяйкой, если я буду от нее на лето съезжать, я смогу какие-то вещи попросить оставить у нее. Ну, чемодан-то 1 из своих я точно могу попросить оставить у нее в кладовке.
Вот. Так. Конечно.